لأ، الفشَل ده بداية النجاح، بداية النجاح، الفشل مش معناه إن الواحد هو اللي بيع يبقى عائق في تحليل آآ في تحقيق أحلامنا هو ال الفشَل، فالواحد لما يحلَم بحاجة ويبقى عايز ي ينجَح ما يستسلمش إن هو آآ عَمّال يقول في نَفسه، لأ أنا هافشل، أنا هافشل، أنا كلّ ما هيقول كده، كلّ ما فعلًا هيفشَل، يعني آه لازم الإنسان يبقى عنده إرادة، فأنا لما كنت باقول لأ أنا هانجَح بقى، أنا هانجَح في دي.
إمم. آه. إمم. إمم. آه. إمم. آه. عندِك حق فعلًا. آه. إمم. إمم. إمم أمم.
فعلًاً قدَرت اتغّلب على الموضوع ده، قدَرت اتغلّب على موضوع ال الفشل ده وفعلاً الحمد لله يعني نجَحت فيها، كنت متردّدة في الأول شوية آآ، وكنت يعني في
إمم. فعلًا. إمم. إمم. إمم. صحيح، بتتعاملي إزاي مع التردُّد ده؟ آه.
آه، يعني أنا في يوم قُلت خلاص بقى لأ، أنا م أنا هاجرّب بقى، هاجرّب وخلاص، بدأت بسيطة جدًا، عملت صفحة يعني صوّرت المنتَجات البسيطة اللي أنا عملتها كده بنفسي آآ، حتى لو يعني كانت الإضاءة في التصوير مش أحسن حاجة بس يعني آآ نزّلت برضه post كده على الFacebook آآ ويعني يعني أول أول كام يوم كده ما حدّش سأل ولا ولا اشترى ولا آآ ولا قال لي حتى أنتِ بتعملي إيه؟ بس أنا كنت برضه، يعني كنت ع
آه. إمم. إمم، صح. اهم. <laughs> إمم، الفكرة إنِك بدأتِ، بدأتِ على طول، آه بدأتِ ما استنيتيش الظروف المثالية.
آه. آه، قُلت بقى المرّة دي مش هاسيبها، بدأت أتعلّم أكتر بقى عن التسويق والتصوير، كنت يوم بقى كلّ يوم باضبّط يعني حاجة ب آآ صغيّرة يعني بعد كام أسبوع بقى لقيت إني أول طلب جالي. <laughs>
اهم. إمم. إمم. إمم. آه. ج جميل <chuckles> والله، آه.
آه، أول طلَب شِرا يعني ل لمنتج آه، فرْحتي بقى كانت مش طبيعية بقى آآ، مش مش عشان حاجة، يعني مش عشان المكسَب خالص ولا عشان حاجة بس عشان بس حسّيت إني إيه؟ آآ كسَرت حاجز الخوف من الفشل.
وبدأنا ننجَح أهو <chuckles> آه، تمام. آه احكِ لي، آه. إمم.